Bạn ơi, thì thực ra đó là mình vừa mới cãi nhau với lại em của mình. Thì là em nói chung là hoàn cảnh gia đình của mình thì là do ba mình thì bỏ gia đình đi và em của mình thì cũng có một cái người ba nhất định, cho nên là vừa rồi đó thì em vừa mới đạt một cái điểm rất là tệ ở trong toán. Và mình thì thực sự mình thì học nói chung là cũng không có quá giỏi nhưng mà, ờ, cũng không có để một cái điểm số tệ như em như vậy được, là là bị 2 điểm toán. Mà hổng phải là ờ, lý do mà mình giận và mình gây tổn thương lên em là em gây em làm 2 điểm toán nhưng mà em không có cái chí để em thay đổi cái điều đó. Có nghĩa là em không có cái cái cái cái cái cái sự cầu tiến trong cái chuyện là em muốn thay đổi cái 2 điểm toán đó, mà em cứ ngồi em cứ nói là, à, do đề toán, do như thế này, do đề toán như thế kia, sau đó là em lại nói rằng là "À, chuyện này cũng chả sao cả." Ờ, do gia đình của mình thì điều kiện kinh tế cũng nói chung là cũng có một chút xíu khiến cho em bị ỷ y lại. Và mình lúc đó thì là mình rất là nóng, tại vì ở thời điểm hiện tại mình là người đàn ông duy nhất của gia đình và nghe như vậy nghe nghe nghe cái cách mà em đối diện với lại một cái, gọi là, cái thất bại như vậy thì mình rất là bực mình và mẹ của mình á thì lại không có mẹ của mình thì hơi thương con, nói thẳng ra là hơi chiều con đó, cho nên là mẹ của mình thì lại không có nói chung là hông có răng đe gì, nhưng mà mình thì lúc đó là mình lập tức lúc đó là đang ăn cơm nha, là mình lập tức mình để đũa xuống rồi mình kêu là "Bây giờ tại sao? Bây giờ em phải nói cho anh là tại sao em em em em làm như vậy với anh hai đi. Chứ chứ bây giờ cho em đi thêm, đúng hông? Bây giờ cho em đi học thêm từ thầy cô trên trường nè, cho em đi học thêm ở những cái trung tâm mà bây giờ mà em làm điểm toán có 2 à, rồi bây giờ sao mà cuối năm nay m kệ nói chung là bây giờ không có nói là về học sinh giỏi đi, mà bây gi không sinh khá cũng không đạt được á." Thì em của mình mới bắt đầu là em mình la làng lại: "Ơ, bây giờ có một cái điểm 2 mà làm cái gì anh hai làm như vậy, như vậy." Thì mình mới nóng quá đúng rồi, mình mới nóng quá là mình có, ờ, tát em mình một cái, mình tát em mình một cái thì em mình lúc đó là bùng nổ luôn, là lúc đó giận lên là mới bắt đầu là la làng, mới mới bắt đầu là không có chịu nói chuyện với mình đúng rồi và mới bắt đầu là nói chuyện không có chịu nói chuyện với mình nữa, là mới đi thẳng lên trên phòng luôn đi thẳng trên phòng luôn. Thì bây giờ thì thực sự là mình rất là sợ đối diện và mình cũng nói chung là mình rất là muốn xin lỗi em nhưng mà mình <smacks lips> nói chung là mình sợ đối diện á và mình hổng có dám xin lỗi em, thì hông biết là bạn có cách nào để mà bạn bạn giúp mình hông?
Ừm, vậy á hả? Đúng rồi. Mình hiểu. Ừm, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ờ. Hừm, hừm, căng thẳng ha. Ồ, thế là nghiêm trọng rồi! Ừm, ra là vậy. Ừm. Vậy là vậy thì, ờ, mình có thể hiểu được cái vai trò của bạn ở trong gia đình lúc này á, là người đàn ông duy nhất ở trong nhà cũng như là, gọi là, ờ, đóng một cái vai trò như là một người cha luôn, đúng không? <sniffs> Ch đối với là em của bạn, bởi vì có thể, gọi là, quán xuyến cái công việc của gia đình này, rồi, ờ, lo lắng cho cái tương lai của em của bạn, thì đương nhiên là khi thấy em mình bị một cái, a, điểm thấp như thế thì bạn cũng cảm thấy là nó cũng không tốt cho cái tương lai về sâu về dài. Thế thì mình có thể hỏi rõ hơn là trong cái trường hợp này á, thì, ờ, khi mà bạn làm như thế, bạn nói những cái lời như vậy nè, rồi bạn có một cái hành động là tát em bạn, rồi, ờ, ờ, thì cái mối quan hệ hiện tại giữa bạn và em của bạn nó nó như thế nào ta?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, rất là lo. Đúng rồi. Ừm. Ừm, nói chung thì mối quan hệ hiện tại giữa mình với em mình thì khá là căng thẳng đi, tại vì nó năm nay đã là năm 12 của em mình rồi, nó nó chuẩn bị, ờ, học bạ để nó đi du học Đức nhưng mà không có một cái bên du học nào họ chấp nhận một cái học bạ mà có một cái điểm 2 ở trỏng như vậy hết. Rồi đó là mình muốn tốt cho nó, nhưng mà vì cái cái vấn đề hiện tại cho nên là mình nghĩ cái mối quan hệ giữa mình với nó là sẽ khá là xấu. Tại vì, ờ, nói nói thẳng ra là mình sai, nói thẳng ra là mình đã sai khi mà mình làm tổn thương nó. Mình nhận cái điều sai đó và nhưng mà đối chung của mình thì mình vẫn muốn là em của mình tốt lên thôi, chứ mình cũng không có muốn là một cái điều gì xấu hết, chỉ là trong thời điểm đó mình không có kiềm được cái cảm xúc của mình, mà mình gây tác động vật lý lên em thôi. Ừm, dẫn đến một cái mối quan hệ thời điểm nó đang khá là xấu đó.
Ờ, ra t vậy! Ừm. Ờ, ra thế! Ừm, đúng rồi. À! Ra vậy, đúng rồi ha. Ừm, vậy là, ờ, sau khi mà những cái câu nói đó nè, rồi những cái à hành động như thế, cái sự tác động vật lý của bạn đến với em bạn bây giờ là mối quan hệ rất là xấu. Thế thì hông biết là, ờ, khi mà bạn nhận ra được rằng là cái mối quan hệ của bạn và em của mình trở nên xấu hơn á, thì bạn có cố gắng hoặc là có thử bất kỳ một cái cách gì để có thể gọi là nói chuyện nè, hay là bạn đã xin lỗi chưa? Và nếu có á thì cái kết quả của nó, nó đã như thế nào ta?
Ừm. À! Thì mình cũng đã có nhờ mẹ, ờ, gửi cái lời xin lỗi tới em mình rồi nhưng mà em mình thì, ờ, không có chấp nhận. Nói chung là mình cũng nghĩ rằng là nó sẽ không có chấp nhận thôi, tại vì bản thân mình là một người làm sai thì mình phải đứng ra, mình, ờ, đối diện và cũng như là mình cho họ một cái lời giải thích thực tế, cũng như là hợp lý. Nhưng mà nói chung là mình vẫn khá là sợ cái việc là mình đối diện với nó, cũng như là mình khá là sợ cái việc là phải xin lỗi nó, cho nên là mình có nhờ mẹ nhưng mà cái kết quả của nó thì nó cũng không có khả quan lắm. Có nghĩa là em mình cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi chứ cũng không có thực sự là, à, bỏ qua cái điều đó mà trở lại một cái mối quan hệ, ờ, như trước với mình.
Ừm, đúng rồi. À, ra vậy. Ừm. Ờ, mình hiểu. Như thế là bạn cũng đã, a, biết được rằng là bạn cũng, ờ, cư xử không có, gọi là, ờ, đúng mực trong cái hoàn cảnh như vậy, đúng hông? Và bạn cũng, ơ, nhờ đến cái sự giúp đỡ của mẹ bạn nè, vậy thì là bạn cũng đang, à, thực sự là muốn đối thoại trở lại với em bạn. Vậy thì bây giờ mình giả sử nhá, nếu mà bạn, à, đối thoại trở lại với em bạn á, thì bạn sẽ mong muốn cái điều gì nếu mà bạn có xin lỗi em bạn? Rồi bạn mong muốn điều gì từ em bạn nữa ha?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. Đúng rồi. Thì tất nhiên là mình vẫn sẽ muốn là, ờ, cả hai đối diện với nhau và nói chuyện cho nó rõ ràng nhất, là anh hai cũng chỉ muốn là bản thân em mình được đi du học, bản thân em mình được những cái tốt nhất và, ờ, nó là một cái sự bồng bột. Thì mình sẽ ngồi mình giải thích những cái điều đó với nhau và cũng như là một cái sự tha thứ. Bởi vì, ờ, những cái điều mình làm thì chắc chắn là sai rồi, mình hông có một cái biện hộ gì cho nó hết. Nhưng, à, ờ, em cũng nên hiểu rằng là anh làm những cái điều đó cũng là tốt cho em, chứ không phải là anh muốn là, ờ, làm em một cái gì xấu cả. Đó, thì đó là một một trong những cái điều mà thực sự mình hiện tại là mình đang rất là mong muốn luôn.
Ừm, mình hiểu. Ờ, ra thế. Ừm. Ờ, vậy ra là bạn cũng, ờ, ờ, chỉ vì là muốn điều tốt cho em của mình mà đôi khi bạn cũng, gọi là, lỡ lời, đúng hông? Vậy thì bây giờ thì mình cũng đã hiểu được toàn bộ cái câu chuyện của bạn nè. Vậy thì mình cũng, à, sẽ, à, giúp bạn để tìm ra một vài những cái hướng giải quyết, làm sao cho, ờ, hai anh em có thể trở lại bình thường với nhau nè. Ờ, điều đầu tiên đó nha, thế thì, ờ, bạn cũng đã, à, nhờ đến mẹ của bạn, để có thể, gọi, giúp bạn tháo gỡ cái, a, ờ, sự căng thẳng này ở trong gia đình, đúng hông? Thế thì, ờ, bạn khi mà bạn nhờ được, ờ, mẹ bạn thì bạn cũng đã một cái cách nào đó, bạn đưa ra một cái tín hiệu rằng là, à, anh hai muốn nói chuyện với em, tức là bạn đã đưa ra cái tín hiệu đó rồi. Vậy thì em của bạn thì, đương nhiên vì nó chỉ là được nhận cái tín hiệu đó từ mẹ bạn, thì rằng là nó biết là, à, bạn cũng đã có cái tín hiệu đó rồi. Vậy thì tiếp theo á, bạn cần phải, ờ, thể hiện cái, a, sự chân thành của bạn bằng cách là bạn hãy, a, gặp trực tiếp nó nha. Vậy thì làm sao để mà bạn gặp trực tiếp em của bạn cho nó tốt được? Thì bạn hãy tiếp cận với em của bạn bằng một cái sở thích của em của bạn, chứ đừng có tiếp cận không không, đúng hông? Ví dụ như giả sử em của bạn, ờ, thích một ca sĩ nào đó, thì bạn có thể mua một cái, a, đĩa, ờ, nhạc, hoặc là cái album của ca sĩ đó tặng cho nó. Hay là em của bạn thích một cái món ăn nào đó thì bạn cũng có thể đi bằng cái con đường bao tử đến với em của bạn, Hay là em của bạn thích một cái cuốn sách của nào đó thì bạn hãy mua cái cuốn sách đó cho nó. Đó là một cái cách rất là đơn giản để mà bạn kết nối lại được với em của bạn, đúng hông? Đó.
Đúng rồi. Ờ, hay quá! Ừm. Đúng rồi. Ừm. À! Mình hiểu. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, vậy hả? Ờ, hợp lý! Hợp lý, hợp lý. Ờ, mình hiểu rồi. Hợp lý nha. Đúng rồi. Ừm, mình mình cảm thấy cái hướng đi này của bạn rất là hợp lý, khi mà nó giúp cho cái, ư, độ tự nhiên khi mà mình tiếp cận lại với em của mình nè, nó không có bị quá cứng nhắc và cũng như là nó có một cái độ nhạy nhất định. Tại vì em mình á thì rất là thích uống trà sữa và ăn bánh tráng, thì có thể là nhờ cái lời khuyên của bạn thì có thể là mình sẽ đi mua thử trà sữa và bánh tráng, để mà nó vui thì là mình dụ nó như coi coi như thế nào, coi có nó có nói chuyện lại với mình hay không ha.
Ừm. Ừm, đúng rồi đó! Yeah, thì bạn có thể, ờ, th biết bạn đã biết được rằng là em của bạn thích trà sữa và ăn bánh tráng thì đó cũng là một cái sự, gọi là, hiểu thấu đáo từ một người anh trai, đúng không? Thế thì có thể là trong cái lần đầu tiên, bạn chỉ đơn giản là bạn, ờ, treo cái ly trà sữa hay là cái bịch bánh tráng trước phòng nó, và có thể để một cái, ơ, lời nhắn, ví dụ như là hôm nay anh hai đi ra ngoài đường, anh hai thấy cái này, à, rất là ngon, anh hai mua về thử cho em uống. Rồi, đó lại là một cái, a, tín hiệu từ trực tiếp đến từ bạn gửi đến em của bạn. Vậy thì khi mà em của bạn nhận được cái tín hiệu, ờ, lần thứ 2 này á thì em của bạn cũng đã hình dung ra được là, à, anh hai đang muốn nói chuyện trực tiếp với tôi. Thế thì đến lần tiếp theo, bạn cũng, ơ, có thể là, chờ nói rằng là, ờ, nếu mà em thích á thì anh thấy cái quán này nó mới mở nè, cũng rất là ngon, em, á, với anh cùng tới đó, thì bạn đã tạo ra một cái không gian để mà bạn và em của bạn có một cái không gian cũng như một cái khoảng thời gian riêng với nhau để cả hai có thể nói chuyện với nhau trong những cái, a, không gian như thế đó.
Ừm. À, ờ, hợp lý. A, chà. Hay nha. Ừm, mình hiểu rồi. Đúng rồi. Đồng ý. Ờ. Hay nha! Ừm, mình hiểu. Có nghĩa là mình lên một cái kế hoạch và một cái thời điểm về cái cách tiếp cận đó, để mà nó phù hợp với lại em của mình hơn, đúng hông? Và nó cũng, g gọi là, dễ dàng đi đến cái vấn đề cũng như là có một cái khoảng không gian riêng để mà hai người ngồi nói chuyện về cái vấn đề đó với nhau hơn. Ờ, mình thấy cái cách này thật sự là rất là hay luôn á nha, mình nghĩ là mình sẽ thử, mai mình sẽ thử rủ nó đi ăn, ờ, đà rán xem sao nè.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ơ, đúng rồi. Vậy thì ờ, và bạn cũng cố gắng là có thể là trong một vài những cái lần đầu tiên á, thì em của bạn á sẽ giữ một cái, gọi là, cái ranh giới nhất định với bạn, đúng hông? Vì nó nó vẫn cảm thấy bạn rất là áp đặt nó, thì bạn cứ cố gắng phải kiên nhẫn nha, nhớ là phải thật sự kiên nhẫn. Bởi vì là 1 lần, 2 lần thì đến lần thứ 3 bạn mới hẳn đề cập đến cái chuyện về cái chuyện mà, gọi là, cái sự tổn thương mà bạn đã gây ra cho nó. Và lúc này bạn hãy đối diện bằng một cái sự chân thành và xin lỗi cũng như là giải thích cái lý do vì sao bạn làm như thế, thì như vậy á
Ừm. À, vậy hả? Ờ, đúng rồi. À! Mình hiểu. Ừm, mình hiểu rồi.
e cảm thấy thoải mái hơn. Chớ đừng có ngay lập tức mà đi thẳng vào trong cái vấn đề á, thì như vậy á tự nhiên khoảng cách, hai anh em trở nên xa nhau hơn, đúng hông nè?
Ừm, lý. Đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy cái việc là, ờ, xin lỗi đơn giản và chân thành, mình phải biết mình nhận lỗi, bày tỏ cái sự hối tiếc của mình và, ờ, cho họ thấy rằng là mình có thiện chí trong cái việc là mình sẽ sửa nó. Thì đối với ai người ta cũng có câu là "Ờ, đánh kẻ chạy không đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại" là như vậy đó, thì mình nghĩ là mình sẽ biết cái cách của bạn nha, thật sự rất là hay luôn á!
Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Rồi ngoài ra á nha, thì khi mà bạn nói rằng là bạn muốn, à, em của bạn học tốt á thì bạn cũng, ờ, đừng có nói không không như thế, bạn có thể chở em của bạn đi đến một vài những cái sự kiện, ờ, về ờ, ví dụ như bạn nói là muốn cho em đi du học Đức, đúng hông? Thế bạn có thể chở em về những cái sự kiện về du học Đức, những cái buổi, à, ờ, talkshow của những anh chị mà đã từng du học Đức nè, thì khi mà em của bạn nhìn thấy một cái sự gợi ý bằng hình bằng dạng như thế thì em của bạn tự nhiên sẽ có một khác ở bên trong chỗ dạy, thì lúc này á em của bạn tự nó sẽ điều chỉnh cái, a, suy nghĩ của nó để làm sao có thể đạt được cái mục đích đó cho nó dễ dàng hơn, đúng hông?
Ờ, vậy hả? Đúng rồi. Đó, hợp lý. Hợp lý. À! Mình hiểu rồi. Ừm, hợp lý, hợp lý. Nó là những cái bước nhỏ để mà mình khôi phục cái sự tin tưởng đó, đúng hông? Ừm, mình thấy rất là hay nha! Hông, thực sự nếu mà hổng có bạn ở đây á thì mình hổng biết là mình sẽ đối diện và mình sẽ xin lỗi em mình như thế nào nữa, tại tại vì thực sự nó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Hông, thực sự là mình rất là cảm ơn bạn vì đã hỗ trợ mình trong cái chuyện này nhiều nha!
Đúng rồi đó, chính xác nè! Ừm, không có gì nha, chúc bạn thật là thành công và hàn gắn được tình anh em này. Chào bạn.